Tabii, tabii, tabii, anlatabilirim. Ya, bunların ilki, eee, şeyde oldu. Eee, za bizim arkadaşlığımız bu arada ortaokulda, lise sınavlarına hazırlanırken başladı dershanede. Biz aynı liseyi kazandık. Eee, aynı liseyi kazandıktan sonra bizim lisemizde şey vardı, o on dört tane sınıf vardı ve kurayla. İlk gün spor salonunda, böyle, bir kura kurulurdu. Herkes sırayla giderdi, sınıfını çekerdi oradan. Şansa yani, nereye düşeceğin belli değil. Biz, eee, 14 sınıf içerisinde aynı sınıfı seçtik. Yani, öyle söyleyeyim. Sonra, eee, başladık, hani, eee, liseye. Eee, başladıktan sonra, eee, lise hazırlıktık, işte, o zaman hazırlık vardı. Eee, ya, herhâlde bir 1 ay falan geçti. O benimle konuşmamaya başladı. Benimle molalara çıkmamaya başladı. Hani, öyle bir olaylar yaşanmaya başladı.
Hı hı. Hıı. Tamam. Hımm, güzel. Hı hı. Hımm, tamam. Birtakım ergenlik buhranları ve gelgitleri de olabilir tabii bunlar. Çok küçüksünüz çünkü bir yandan.
<chuckles> Evet. Evet, ama altında hiçbir neden yok. Yani, sonuç olarak ben zaten sosyal bir insanım. Liseye başlamışım. Zaten liseyi, ka yani, lisedeki arkadaşlarımın çocu çoğu benim kreşten arkadaşlarım. Hani, öyle söyleyeyim. Yani Evet, yani, eee, hâliyle, eee, sohbet muhabbet herkesle devam ediyor ama 1 tane yakın arkadaş dediğim kişi var. O da, hani, oydu. Eee, aynı sınıftayız. Hani, yan yana oturamadık boy farkından dolayı ama, eee, <chuckles> şey
<chuckles> Köklü arkadaş Hı hı. Hı hı. <chuckles> O zamanlar öyle bir şey de vardı sanki, evet. Doğru, boy farkına göre oturtuluyorsun.
Evet, a aynen, s sınıflar da küçük olduğu için genelde uzunları arkaya alıyorlardı. Ben arkadaydım, o en öndeydi açıkçası. Evet, eee, sonra, ııı, yani, "Hadi," diyorum, eee, "kantine gidelim." Gelmiyor. Eee, 2 dakika sonra, işte, ben kantine başkalarıyla gir gidiyorum, dönüyorum, bakıyorum, kantine inmiş, hani, başkasıyla. Hani, bu 1 oldu, 2 oldu, sonra dedim ki: "Hani, sorun ne? Hani, derdin ne?"
Hay, eyvah! <chuckles> Hımm. Hımm, peki, nasıl hissediyordun sen? Mesela, bu şekilde seni, eee, görmezden geldiği noktada durduk yerde hiç, eee, anlam da veremiyorsun galiba. O sana ne hissettiriyordu ve, hani, nasıl aştın bu durumu sonradan?